Ờ, bạn ơi, mình với lại là người yêu mình á, đang có một cái xích mích khá là lớn và nếu như mà không giải quyết được cái xích mích này thì nguy cơ là hai đứa mình cũng sẽ chia tay đó nha. Ừm, chuyện là tụi mình cũng đang cũng yêu ảnh ấy, cũng được 2 năm hơn nay rồi đó bạn, thì tính ra là bọn mình cũng đang lập cái kế hoạch là sẽ về chung một nhà với nhau trong thời gian tới. Hiện tại thì hai đứa mình đều đang sống ở một thành phố lớn. Ừm, mọi thứ thì đều ổn, đúng không? Nhưng mà cho tới tuần trước á, là hai đứa mình có quyết định là đi cà phê với nhau và trao đổi thẳng thắn với nhau về những cái kế hoạch tương lai, bao gồm là cái việc là có con cái hay là sự nghiệp, ờ, cả nơi sống sau này nữa. Đó, thì cũng lòi ra một cái quan điểm rất là khác biệt đó là ảnh á thì xác định rằng là sau khi kết hôn á là ảnh ấy muốn về quê. Lý do á là thứ nhất là được sống gần ba mẹ này, và thứ hai nữa là đã có sẵn đất mà ông bà để lại rồi, chỉ cần xây nhà nên nữa thôi là đã có sẵn của cải để mà có thể sục phục vụ cho cuộc sống đấy. Ờm, còn bản thân mình thì lại không hề muốn về quê một tí nào. Cái nơi mà ảnh ấy sinh sống thì không phải là một cái miền khó khăn gì đâu bạn, cũng là một cái tỉnh thành phố nó cũng bình thường ở Việt Nam thôi. Nó cách cái thành phố mà mình đang sống khoảng hơn 100 ki-lô-mét, tuy nhiên làm về cái tốc độ phát triển là tất nhiên là nó không bằng rồi và chính vì cái sự khác biệt về cái sự phát triển đấy ấy thì nó sẽ, ừm, có rất là nhiều những cái rào cản sau này cho con cái, hay là cho sự nghiệp của mình nên là mình không có đồng ý. Và hiện tại thì hai đứa mình đang có cái mâu thuẫn đấy và chưa tìm được tiếng nói chung ấy. Mình rất là muốn nghe ý kiến của bạn xem là mình nên làm gì trong trường hợp này nè.
chuyện gì á bạn? Ờ, kể mình nghe nè. Ừm. Vậy thì quá hay rồi! Ừm. Ừm, ừm. Nghiệp. Ừm. Ừm, đúng rồi đó, hay đó. Ừm. À. Ừm, mình hiểu nè. Ừm. Không bằng ha. Rồi. Ừm. À, thật ra là bạn đang phân vân về cái vấn đề là với người yêu của bạn á là chọn, ơ, về quê sống hay là đang ở, ờ, từ thành thành thành phố nè, về cái việc có con, rồi sự nghiệp rồi cũng nên cũng nơi sống nữa. Mà cho hỏi nha, cái mối quan hệ của bạn nè, à, đang ở trong trạng thái nào là hai người á đã về quê của nhau chưa, đã gặp mặt với ông bà chưa và cũng đã có hứa hẹn cái ngày mà đính hôn hay là kết hôn chưa nè?
Ừm Ừm. Đúng rồi.